Chiaro, ma tu hai fatto caso magari se, mhmm, ehm, non so se stai facen stai cercando di fare troppe cose contemporaneamente o, oppure, proprio hai intorno a te del del disordine anche visivo.
Allora no, diciamo che cerco di fare più cose contemporaneamente. Questo perché, perché comunque, ehm, ammetto che vorrei essere un po' più multitasking, perché secondo me, ehm, può aiutare parecchio ed è una ro ed è un qualcosa che mi ha sempre attirato, però ovviamente tralasciando fuori il lavoro e lo studio, perché vado a ve a ve ce ve mhmm, diciamo che vien da sé che pe si peggiora un po' la qualità delle cose. Quindi meglio evitare sotto questo punto di vista, però in alcuni altri casi magari, che ne so, quando faccio attività domestiche perché ovviamente, ehm, e re cioè mi rimetto a posto la camera così, diciamo che, ehm, in quel caso magari, no, essere un po' multitasking migliora i tempi che potrebbe effettivamente servi ehm, servirmi.
Ah. Mh-mh. Mh. Sì. Ho capito Mh, vabbè, vabbè è è è un un indice di saggezza nel senso di ehm, che quando fai delle cose le tue attività principali, appunto, il lavoro e lo studio, non non non l'hai detto tu stesso, no no non voglio essere multitasking. Mentre invece s se se ascolto musica mentre sistemo la casa o o o faccio 2 o 3 cose contemporaneamente in quelle attività più leggere insomma, no, ci sta ec questo, mh-mh, ehm, avevo capito ben
Esatto.
Beh, diciamo sulla base di queste cosette che mhmm, che m'hai detto io mi consi mhmm, to' 2 o 3 cose, mhmm, da poterti dire ce le ho. U il primo è se uhm, ehm, vabbè quando, uhm, mhmm, devi iniziare magari un un un blocco di lavoro un pochino più profondo ovviamente usa, uhm come possiamo dire, il telefono, gli auricolari non essenziali e tutti gli oggetti di distrazione in una scatola o un cassetto, cioè qualcosa che ehm, magari addirittura in un'altra stan e ehm, e e imposta proprio un timer.
Okay.
Cioè sapere che dovrai alzarti e interrompere fisicamente il lavoro per accedere al telefono, ehm, aggiunge, come possiamo dire, una sorta di frizione e quindi questo uhm, e a e dovrebbe essere qualcosa di sufficiente a bloccare l'impulso di andare a vedere le le notifiche o li di andare a vedere che cosa succede sullo spa uhm, potrebbe funziona
Okay.
uhm prova anche ecco quest è un'altra cosa che, mhmm, mhmm, potresti provare e, ehm, darti un tempo che ne so 1 ora, 1 ora e mezzo ogni giorno